Здравствуйте.
Здрас Да, здравствуйте.
Да, м. Скажите вот, пожалуйста, есть какие-то привычки у вас, которые помогают вам оставаться продуктивными?
Ну, вот, вообще я наиболее продуктивна, когда я встаю порань пораньше с утра и потом делаю спорт какой-то. А, и с прям с утра начинаю с что-то делать. Вот. Иногда включаю музыку, чтобы словить поток рабочий. Вот и, ну и вот, э, короче, если с утра хороший такой старт, позитивный, тогда, м, это помогает. А если уже с утра какая-то вело вялость, то, м, не получается подрод продуктивной оставаться.
Мгм. Понимаю. Ага. Да. Соглашусь. Н-да. То же самое. Слушайте, мне кажется, вот структура дня очень важна, да, то есть, э, делать, э, мне кажется, вот самое важное нужно сначала, да, ты, пока ты там, мозг свежий, а, да. То есть или, как говорится, э, ф э, под ка под конец дня, там чтобы н не слишком, а, получается, там в телефоне сидеть, мне очень важно, к примеру.
Мгм. Мгм. Мгм.
Вот.
У, вот, кстати, да, это вот маленькая привычка, казалось бы, которую сложно реализовать,- это отклю все уведомления и не смотреть больше ни <grunts> это не в WhatsApp, ни в Instagram. Это очень сильно про ну, помогает оставаться продуктивным.
Мгм. М-да. Согласен с вами, абсолютно. Такие вот, э
М, у вас как получается? А, потому что для меня это больше как мечта, да, меня не хватает больше чем на 3 часа, не смотря, э, не смотреть в это.
Ой, ну <exhales> это тоже, и скорее, тоже какая мечта, цель, как говорится, вот это всё вместе взятое. Мгм. Но и при этом, да, то есть, э, иногда срабатывает, иногда ты опять, как говорится, в это, а, входишь. Не знаю почему, но это с наше время это очень тяжело.
<chuckles> Стремление. Мгм. Да, да. Вы пробовали вот пользоваться вот этими ограничениями онлайн, а, времени, а, ш в телефонах можно поставить лимит, И и он тогда говорит: "Вот с на сегодня ты исчерпал свой лимит". А и говорят, что некоторым людям это помогает, но я просто говорю: "Игнорировать лимит". На вот так мы и живём.
Ага. Мгм. Ой, у меня есть, кстати, такое. У меня, а, получается, есть лимиты на, а, разные там программы, да, то есть, а, на то, что я использую. Но я их, знаете, всегда сразу вырубаю. Вот, э, вот там там не п
Ага. Мгм. М. А вы их прям вообще вырубаете?
А, лимиты. Да. <chuckles>
А, ну тро есть я их ф к пока, получается, вырубаю каждый день, то есть каждый день мне приходит сообщение, что я превысила лимит, и я каждый день говорю, э: "Ну, игнорировать". Вот. Но на глобальном уровне я не отключаю. А вы на глобальном уровне
М, мгм мгм. Понимаю, да.
отключаете?
<tsk> А, э, не не сь у меня тоже, получается, на ка каждое приложение каждый день тоже приходится вы вырубать это. <chuckles> Да, не знаю, это даже какая-то рутина, знаете. То есть я уже знаю, что, а, то есть вот, оп, нажал, нажал, вырубил, как говорится, даже не замечаю иногда.
Мгм. <laughs> Мгм. Да, вот, кстати, просто перестаешь замечать, правда?
На самом деле вот. Как говорится, м, м, уже часть этого захо захотят это, ну, как ежедневное что-то. Мгм.
М. Н-да. Э, вы пользуетесь какими-нибудь списками? Вооб вообще пользуетесь вы списками в жизни?
Я, вот, календарь, наверное, использую. Знаете, я в календарь могу что-то записать, что что мне нужно или что я там, а, жду, да, то есть, мне помогает, на самом деле, для Получается, да.
М, да. Мгм. Да, м. Для организации жизни, мне кажется м-да, календарь, я без календаря вообще в в давно уже не живу. Ну, то есть я всегда планирую. Ну, понятно, на работе есть календарь, и потом, если планируешь что-нибудь на выходные или на вечер, э, м, чтоб в голове это всё не держать, мне кажется, это очень важно.
Организации. Мгм. Мгм. Ну. Абсолютно! Да, то же самое, в принципе. А вот, э мгм.
М-да. А а есть у вас с с окей. Да. Есть у вас какой-то список, а, покупок, а, то есть вы, когда вот идете в магазин покупать, вы составляете себе список?
М-да. Делаю на самом деле. А, м, но я не знаю. Я вот прихожу, я потом намного больше покупаю. <chuckles> То есть, э, там уже глаза разбегаются, да, то есть: это хочется, то хочется. Очень много чего, поэтому, ну, по списку надо всё сделать, а там дальше уже, а, <chuckles> а, ш что захочется- потом купим. Скажем так.
<chuckles> М. М. Мгм. Н-да. Мгм. Ну, вот у меня тоже так же, потому что я считаю, что в этом смысле списки очень помогают оставаться продуктивным, потому что даже если мне нужно купить, скажем, 3 необходимых вещи, как только я захожу в магазин и вижу всё разнообразие, я забываю, что я хотела. То есть мне нужно прямо усилия применить, такие: "А что же я ж на самом-то деле хотела?" И вот поэтому сп <laughs> Н-да. Поэтому тут списки, конечно, очень полезны в этом плане.
Вот. Мгм. Не говорите. Зачем я пришел вообще, как говорится? <chuckles> Н-да. Мгм. А вот какие-то маленькие привычки вы пытаетесь себе прививать, да, чтобы продуктивность свою какую-то повышать? Или, ну как это у вас работает?
Мгм. Да, м, пытаюсь. А, ну, во-первых, кстати, вот, воп <grunts> хорошая привычка, которая мне са помогает оставаться продуктивнее, м, это вот тут утром составить себе план дел, которые я хочу сегодня сделать. Ам, и тогда в конце тоже чус <grunts> чувствуешь себя, ну, как будто ты что-то сделал. Ты помнишь, у тебя вот этот лист, д даже если ты там всё не сделал, но у тя кот какое-то направление есть. М, вот это хорошая, я считаю, привычка. Я почему-то перестала это делать, обленилась, вот. Но, а, я делала это в свои самые продуктивные времена жизни.
Мгм. Да. Мгм. Понимаю. Мгм. Согласен. Мгм. Интересно, слушайте. У меня, а, это вот я утром, получается, встаю без телефона обязательно. А, не всегда работает, но пытаюсь, говорится
Мгм. Мгм. Мгм. Без телефона, в смысле, вы не смотрите в телефон, э, а? Мгм.
Н-да, то есть, я пытаюсь, э, получается, ну, э, проснуться, да, чтобы вот, э, м мозг сразу не загружать какой-то информацией. То есть, мне очень важно, чтобы я, а, без телефона провел это время.
М. Мгм. Э, ну, это хорошая ф вообще привычка, потому что первое, да, ш первое, что у меня происходит, это, конечно, отключить этот, будильник и сразу же проверить.
Мгм. М, это да.
М-да, вс <exhales> да, и но вот в последнее время я вот включаю еще в "Ютубе" музыку, которая мне помогает, э, встать.
Мгм.
Ну, я думаю, что это, на самом деле, более у меня продуктивность увеличивает. Оно такое, т задает тон какой-то хороший на день, ну, музыку включать. Мгм.
Понимаю. М музыка тоже, да, очень хороший, в принципе, метод. Хотя я иногда даже практикую, о, вот, не слушать музыку. Знаете, там, день или 2, а, потому что это тоже, м, у меня лично энергию какую-то, знаете, почему-то забирает. В основном, так не кажется? Мгм.
Мгм. Но оно забирает, да да, оно забирает. То есть ты, как бы, в ну, получается, я думаю, нервная система маленечко, как, э, м, м, возбуждается от этой музыки, ну, как от от кофе, например, ч такое становится интересное, ты там начинаешь, э, делать какие-то дела, но потом ус устаешь тоже. Да, есть такое.
Мгм. Вот вот. Конечно. Да, пожалуйста. Очень интересно, на самом деле, к это всё работает.
Н-да. Ам, щас эт м, есть у вас ещё какие-то идеи, как можно оставаться более продуктивным?
Мгм. Н-да. А, в принципе, да. То есть нужно отталкиваться вот от своего организма, да. То есть вы, в как вы сказали: "Вот, вы с сова или всё-таки жаворонок?"
Мгм. Ну, я сова, которая <exhales> вс старается быть жаворонком.
<chuckles> Я сова. <chuckles> Да, и ка м мы совы в мире жаворонков, вот. И так всегда я се говорю, что я, м, тоже, как говорится, окружен жаворонками, и они меняют для меня всю реальность, да, то есть, решают, <chuckles> скажем так. Это очень тяжело.
<chuckles> Мгм. Мгм. Мгм. Да. Ну, во ну да, м, я т м, если на эту тему поговорить, э, да вы на самом деле вот, с для совы, конечно, продуктивным легче оставаться, м, м, вечером и ночью. У меня продуктивность там в 4 часа начинается, вот. Но чтобы подстроиться под общество, поскольку утром же нужно на работу выходить.
Ну Мгм. Мгм. Н-да. Мгм.
Вот, тут приходится всегда находить баланс.
Понимаю.
Ам, да, вот вы смогли какой-то баланс найти, чтобы как-то.
М, в принципе, да. Э, это, знаете, зачастую бывает просто очень сильно лень что-либо делать. Я, вот, к примеру, когда прихожу домой, э, предположим, там в 6-7 вечера. Вот, э, если я ся нормально сдержу, я м я не не буду спать, да. А вот иногда зачастую прихожу и я сразу ложусь спать, а, потом мне сложнее заснуть ночью, да, э. В весь режим он ломается у меня.
Мгм. Хм. М. Мгм.
Вот. Что очень тяжело, как говорится.
М. Эт ну вот я стараюсь кофе не пить, э, поздно, то есть я даже не пью после 2 часов уже.
Мгм. Ой, а кофе, я вообще не понимаю ночью.
А вы вообще его? А, вот ночью, да. То есть я даже, если после 2 часов выпью, всё, я не смогу заснуть. А, поэт поэтому я только утром его выпиваю. Это вот тоже привычка, которая у меня тоже вз ну, время заняло выработать, потому что раньше я пила много кофе и н просто работала получается в ночь, и потом утром, ну, просто много работала получалось. <laughs> Вот, но я пере перестала пить 2 чашку кофе, и ну, мне помогло это со сном.
Мгм. Ну. Мгм. Да. <laughs> Интересно. Правильно. Не, на самом деле, э, с кофе, э, как говорится, тоже всегда нужно быть осторожным. Э, да, то есть, э, особенно вот вечером, я не понимаю, как люди пьют кофе, ну со знанием того, что, как говорится, те нужно там ложиться спать, да, потом. <chuckles> Очень интересно, вариант такой.
Мгм. М. О да. Да, я я знаю, ну, я знаю некоторых людей, которые утверждают, э, что они могут выйти у выпить э эспрессо и пойти спать, то есть они утверждают, что на них кофе, ну, вот не влияет, Ам, ну, то есть у них какая-то видимо другая нервная система. А, ну.
Мгм. Ага. Понимаю.
Ну окей, но й но я б конечно так не смогла.
Тоже, в принципе, знаете, м.
Мгм, ну вот, допустим, вот, по по привычке кофе, что мне тоже помогает оставаться продуктивным, я делаю себе кофейные детоксы. Вот, то есть, когда я езжу в отпуск, ну, я сама себе не могу, м, слишком длительный кофейный детокс устроить, у меня вс всегда, я хочу потом выпить кофе даже, если не надо работать, вот. Но, вот <grunts> Да. Но я вот когда я уезжаю в отпуск, э, я стараюсь не пить кофе. То есть я спе и и 1, конечно, дни ты чувствуешь себя плохо, но потом вот эта энергия возвращается, и я восстанавливаюсь гораздо больше, э, гораздо лучше. И потом, когда уже возвращаюсь на работу и начинаю пить кофе, мне уже не нужно п кружку, мне там сначала 1 недели, дни глотка даже хватает кофе. То есть после детокса. Мгм.
Ну. Ага, да. Мгм, интересно, слушайте. Ага. Понимаю вас. Интересно. Да. Мгм. Понятно, но это тоже хорошо, как говорится, такой интересный получается, э, вариант. Да, то есть, контролировать себя в этом плане. То же самое вообще со многими такими моментами, да, то есть, э, кофе, телефон, да, получается, а, там кушать что-то ночью вс К примеру, у меня тоже такое бывает. Э, почему-то именно ночью хочется больше всего кушать, э. Мгм. Это хорошо, завидую.
Мгм, да. Мгм. Да. Да, мгм. М. <laughs> Да, ну вот, у меня нету такого, <laughs> но я знаю, что у некоторых есть. <laughs> Да, ну хоть с чего, ну хоть что-то. <laughs>
М, и какая-то, мне почему-то всегда казалось, да, то есть что это у вс у всех так, знаете, ночью появляется желание, там бутербродик. <laughs> Мгм.
Нет, это они А, да, вот интересно, но в этого нет. Но но судить не буду, у каждого своё. У меня, допустим, с утра я встаю, и я себя всегда, когда пью кофе, балую себя шоколадкой с с орешками.
Да. Мгм, понятно.
Ам, и у меня день не начинается без, э, шоколадки с орешками.
<laughs> Ага.
А, вот. А, у Вот, ну что, есть у у вас, может, ещё какие-то советы, как, вот вот восстановить силы и не выгореть?
Интересно. Мгм.
Если вот работа ещё очень напряженная, вот как помочь себе справиться с этой ситуацией?
М, мгм. Вот вы любите гулять?
Да, да, вот это хорош Мгм.
Мне кажется, прогулка, знаете, ночью или даже утром перед, э, началом всего дня, э, или под конец дня очень интересно и очень полезно, в принципе, в любое время гулять.
Мгм. Мгм.
Пожалуйста!
Да, да, я тоже очень люблю, у меня тут есть, э, лес относительно рядом, и вот, да, у меня была такая тропинка, по которой я всегда ходила, гуляла после работы, и я её называла антистресс- тропинка. Потому что я запоминала, вот, свое состояние до того, как туда заходишь, а на Да, и, и состояние, когда выходишь, и это было 2 разных человека, вот.
Мгм. Круто вообще. <laughs> Да. Как круто! Мгм. Великолепно, ну, вот мне такое тоже нужно, э, антистресс, какой-то. Лес поблизости, к сожалению, нету, но, э, и так, вот, парк есть. Я до дотуда дохо до дойду пока, уже обратно ухожу, потому что уже устаешь, как говорится, но и то хорошо, знаете, просто выйти погулять, мне кажется.
Та Мгм. Мгм. М, парк может быть? <chuckles> Ага. Да, вообще, да, само ощущение неба над головой, а не потолка, оно тоже, кстати, а, вост помогает восстановить силы.
Мгм. Абсолютно. Да, а потом ещё знаете, а, там ра поразговаривать, да, с кем-то, там с друзьями или такое, да то есть, э, тоже очень сильно помогает.
Да. Мгм. Ну да, с такими людьми, которые заряжают энергию, то какие-то близкие люди. Да, с домашними питомцами время провести.
Вот. <laughs> Тоже хороший вариант. Ну, спасибо большое, очень интересная тема.
Да, ага, спасибо вам, мгм.